मैं ना दरअसल इन दिनों बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। दुविधा अ, आप कह सकते हैं एक निर्णय लेने की है अ, अभी फिलहाल मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अनिश्चितताओं से गुजर रहा हूँ। अगर मैं आपको अपनी पृष्ठभूमि के बारे में संक्षेप में बताऊँ तो अ, मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, उसके बाद हालाँकि मेरे पास ये विकल्प ज़रूर था कि मैं कोई जॉब ले सकता था, मगर मैंने उस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का रास्ता चुना और अब जैसा आप जानते हो कि अभी 5 साल बीत चुके हैं, मगर मैं किसी भी परीक्षा में ना अंतिम तौर पर मैं सफल नहीं हो सका। अ, जैसे अभी अभी हाल में भी एक परीक्षा का परिणाम आया, जिसको लेकर मैं बहुत आशावादी था, मेरा उसमें भी चयन नहीं हुआ। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन बहुत अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। और भविष्य भी मुझे कहीं न कहीं बहुत भविष्य को लेकर भी मैं बहुत दिशाहीन-सा महसूस कर रहा हूँ, क्या मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखनी चाहिए। या मुझे निजी क्षेत्र में उधर अपनी संभावनाओं को तलाशना चाहिए या व्यापार से संबंधित कोई निर्णय करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो क्या इस स्थिति में आप मेरे निर्णय लेने में सहायता कर सकती हैं?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हो जाता है। अनिश्चितता में अ, बिल्कुल सही रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, जिनका मुझे उत्तर चाहिए। तो प्लीज़ मुझे ये बताइए कि आप किस क्षेत्र में बदलाव सोच रहे हैं, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? जी, बताइए।
अ, मैं दरअसल अपने करियर में बदलाव लाने के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, तो करना तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अ, मेरे मन में कुछ अ, प्रतियोगी परीक्षाओं की अ, था कि मैं उन्हें अ, निकाल सकूँ और वहाँ एक अच्छी सरकारी जॉब ले सकूँ। लेकिन हुआ ये कि मैंने बहुत प्रयास किया, मतलब अ अ, आख़िरी 5 साल से अगर मैं कहूँ, तो मैं इन चीज़ों में लगा हुआ हूँ, और मेरी बहुत-सी परीक्षाओं में ऐसा हुआ भी कि मैं पहले चरण में मैं पार कर गया, कई परीक्षाओं में तो मैंने 2 चरण भी पार कर गया, लेकिन अंतिम चरण में ना, मैं अ, अयोग्य या असफल घोषित कर दिया गया। तो मैं चाहता तो हूँ कि मैं परीक्षाओं की तैयारी जारी रखूँ, और चूँकि मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ, तो अ, मैं उसमें अ, और प्रयास करके, अगर मैं म अपनी सफलता वहाँ मुकम्मल कर लूँ। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में एक डर भी है। मुझे लगा कि अब लगता है कि 5 साल हो गए और 5 साल में मैं किसी भी एक परीक्षा में अंतिम रूप से सफल नहीं हो सका, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मैं शायद इन परीक्षाओं के लिए उतना योग्य ही नहीं हूँ। मुझ में शायद क्षमता नहीं है। फिर कहीं न कहीं परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, मेरी अपनी भी कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं। मैं जब अपने दोस्तों को देखता हूँ, अपने कज़िन्स को देखता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। कई दोस्त, जो जिन्होंने मेरे साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरा किया था, आज तो मैं देख रहा हूँ, ना केवल उन्होंने अच्छी जॉब कर ली है, बल्कि वो अपनी जॉब में पदोन्नति भी पा रहे हैं। कोई नया घर ले रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, कोई विदेश घूमने जा रहा है, किसी की शादी हो गई, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरे मन में, एक डर-सा पैदा कर रही हैं कि मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की और लोग कितना आगे निकल रहे हैं। तो मैं इसी क्षेत्र में बदलाव चाहता हूँ कि अगर ज़रूर अगर मुझे क अपने करियर को बदलने की आवश्यकता है, तो मुझे वो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? क्या मुझे परीक्षा की तैयारी जारी रखनी चाहिए? क्योंकि इसमें मैंने पहले भी बहुत मेहनत की है। अगर मैं नहीं रखता हूँ, तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद जाएगी, या फिर मुझे इसके उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ और मुझे निजी क्षेत्र में अपनी संभावनाओं को तलाशना चाहिए। लेकिन वहाँ भी मुझे ये समस्या है कि निजी क्षेत्र में, चूँकि एक करियर गैप जो है, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, 5 साल का, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है, ये भी मेरे पक्ष को बहुत कमज़ोर करते हैं। मैं उसको लेकर भी बहुत परेशान हूँ। व्यवसाय का जहाँ तक अ, उम, प्रश्न है, तो उस स्थिति में, ना मेरे पास निवेश करने के लिए इतनी पूँजी है और सच बताऊँ, तो मेरी दिलचस्पी भी बहुत कम है, क्योंकि ऐसी कोई पृष्ठभूमि रही नहीं और ना ही मैंने इस बारे में कुछ सोचा है। तो मैं सच में बहुत दुविधा में हूँ कि मैं ऐसे में किस तरह से निर्णय करूँ?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
अ, दरअसल अगर मैं आपके सीमा के बारे में बताऊँ तो अ, मैंने ऐसा सोचा ज़रूर था कि जैसे मैंने अपने परि जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ उसमें मेरे 4 प्रयास हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि मैं 5वें प्रयास तक इसमें कोशिश करूँगा उसके बाद आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन अब मैं सच में 4th प्रयास के बाद भी बहुत बर्नआउट सा फ़ील कर रहा हूँ। मुझे मैं मतलब ऐसा लगता है कि मैं मानसिक रूप से बहुत थक गया हूँ। क्योंकि इतनी ते मतलब 5 साल से एक ही रूटीन फ़ॉलो करना और एक ही तरह से एक ही चीज़ों को बार-बार पढ़ना, बार-बार पढ़ना इससे मैं कहीं बहुत ऊब सा गया हूँ। और उसके ऊपर ये भी है कि जब मैं बाकियों को देखता हूँ तो एक आप कह सकते हैं एक असुरक्षा की भावना भी मेरे मन में आ जाती है। तो मैं इस चीज़ को भी लेकर भी परेशान हूँ कि अ, मुझे मतलब आप कह सकते हैं मेरा जो आत्मविश्वास है ना वो बहुत डोल गया है। ख़ासकर एक परीक्षा जब मैंने आपको बताया शुरू में कि मेरी परीक्षा का परिणाम फल आया, जिसको लेकर मैं बहुत आशावादी था, मैं उसमें भी असफल हो गया। तो इसने मेरे मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया। भले मैंने सीमा तो 1 साल की और तय की थी मगर अब मुझसे लगता नहीं कि मैं आगे पढ़ पाऊँगा। मतलब मेरे अंदर बिल्कुल साहस नहीं बचा मुझे ऐसा महसूस होता है। तो अ, आप ही बताइए मैं इसमें निर्णय कैसे करूँ?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
हाँ, हाँ। नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, ह हम लोग मिलके कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल भी। और कहीं न कहीं मुझे जो रास्ता दिख रहा अगर आपको वो पता चल जाएगा तो आप अपने ये जो आपका जो आत्मविश्वास है खो गया है वो ज़रूर वापस लौट कर आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा चिंता होती है? ये जो आपके आपसी लोग आगे बढ़ चुके हैं वो या फिर आपका जो आने वाला है भविष्य, है ना? एक तो होता है कि जब आप किसी को ख़ुद से कंपेयर करते हैं तो वहाँ जाके आपका थोड़ा-सा मनोबल है वो गिर जाता है, है ना? मुझे आप ये बताइए कि आपको भविष्य की चिंता है या फिर सिर्फ़ ये है कि आपके दोस्त आगे बढ़ चुके हैं?
जी। जी, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मेरे दोस्त आगे बढ़ गए मैं उनके लिए तो बहुत ख़ुश हूँ क्योंकि मैंने उनके संघर्ष को भी बहुत क़रीब से देखा है। लेकिन हाँ, जैसा आपने सही पहचाना कि इससे अपना मनोबल ज़रूर गिरता है क्योंकि सवाल कहीं न कहीं मेरी अपनी क्षमताओं पे खड़े होने लगते हैं कि, वो सब तो आगे निकल गए, मैं नहीं निकल पाया। तो ज़रूर मुझ में ही कहीं कमी रही होगी, तो उससे तो मेरा मनोबल गिरता है। जहाँ तक चिंताओं का प्रश्न है तो हाँ, मैं अपने भविष्य को और अपने करियर को लेकर चिंतित हूँ। क्योंकि इतना समय बीत गया और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास सब कुछ चुकी बात प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब मुझ में ऐसा लगता है कि मुझमें ही क्षमता नहीं है कि मैं इतना कर सकूँ। ना मेरा पढ़ाई में दिल लग रहा है, ना किसी चीज़ में। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा कि इसको मैं किस तरह आगे बढ़ाऊँ। जहाँ तक निजी क्षेत्र का सवाल है, मैं उसको लेकर चुकी मेरा करियर गैप बहुत अधिक है तो मेरी संभावनाएँ वहाँ भी बहुत कमज़ोर है। तो मुझे उसको लेकर भी चिंता है कि अगर मैं वहाँ जाने का सोच भी लूँ तो मैं किस तरह से उस वहाँ उस क्षेत्र में प्रवेश करूँगा? क्या मेरी वहाँ वहाँ पर मेरी नौकरी होगी भी या नहीं? और जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न है तो वहाँ मैं निवेश को लेकर चिंतित हूँ। तो मैं आपको समग्र तौर पे मैं अपने करियर को, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ क्योंकि मेरे ऊपर अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। मेरे परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं और एक सामाजिक दबाव भी रहता है। मैं वाक़ई बहुत परेशान हो चुका हूँ।
हुँ। हुँ। हुँ। जी।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
जी, मैं संसाधन की बात करूँ तो मेरे पास संसाधनों का बहुत अभाव है। अ, मेरे परिवार में सिर्फ़ मेरे पिताजी हैं जो कि कमाते हैं, तो अब उनकी भी उम्र हो गई है और कुछ ही महीने में वो भी रिटायर करने वाले हैं। तो मेरे पास तो ऐसा कोई विकल्प है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा करके बैठ सकूँ। और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि ज़िम्मेदारियाँ, तो बिल्कुल मेरे माता-पिता की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ही है और मेरी भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं जैसे अ, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कई बार मुझे उसके लिए भी माँगना पड़ता है, तो कहीं न कहीं मुझे भी मेरे भी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। तो मेरे ऊपर मेरे परिवार की ज़िम्मेदारी है, मेरी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है और ख़ुद कुछ मेरी अब महत्वाकांक्षाएँ है जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। इस स्थिति में मेरे लिए निर्णय लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अब। आप ही बताएँ, मैं कैसे निर्णय करूँ?
हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी देखिए जब कुछ स जब चीज़ें कुछ साफ ना हो ना, तो निर्णय लेने में थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है ये स्वाभाविक है। है ना? अ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या फ़िर आपसे होगा नहीं आप सिर्फ़ ये है कि आप एक ज़िम्मेदारी से सोच रहे हैं कि मुझे अब आगे क्या करना है? क्योंकि आपका जो आपने बताया कि आपका समय काफ़ी ख़राब हो चुका है। है ना? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको परेशान होना नहीं है। क्योंकि परेशानी होना लेना, तनाव में होना कोई आपके लिए कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आपको आपने जो 4 साल आपके गए हैं, है ना? आपको लग रहा है कि आपके ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं। हाँ, आपको मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आपको एक मौका देना चाहिए खुद को।
जी। जी।
ठीक है? एक मौका देना चाहिए लेकिन उस मौके में आपने जो पिछले आपको ये देखना है कि आपसे जो पिछले 4 सालों में गलतियाँ हुई हैं, वो आपको दोहरानी नहीं है। है ना? हाँ, बिल्कुल आपने पहली एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए हो सकता है तो 1 कॉपी, पेन लेकर बैठ जाइए कि मैंने ये जो 4 साल किए उसमें मैंने क्या वक़्त नहीं दिया? क्या मैंने जो स्टडी की वो अच्छे से नहीं की, पढ़ाई नहीं करी टाइमिंग कितनी दी, कितना मैंने अपने बाहर के संसाधनों की तरफ मैं भागा, दोस्तों को मैंने कितना टाइम दिया। जब आप वो 4 साल अपने गिनेंगे ना तो आपका जो 5वाँ साल होगा मेरी द मुझे लगता है कि आपको वो ब एक आपका एक उज्ज्वल भविष्य लेकर आएगा आपके लिए। दूसरा आपको परेशान नहीं होना है, दूसरा आपको आत्मविश्वास नहीं खोना है और आपने अभी बोला लोग लोगों का भी, समाज का भी दबाव पड़ता है। आपको समाज की ज़रूरत नहीं है, समाज के दबाव को आप साइड पे रख दीजिए, आप अपने परिवार के बारे में सोचिए, आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए। जब आप ये दोनों चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको ये समाज कहीं नज़र ही नहीं आएगा। आप अपने गोल पे फ़ोकस कीजिए, ध्यान दीजिए कि आपको क्या पाना है, आपको उसके ऊपर कितनी मेहनत करनी है। ठीक है? एक साथ नहीं बैठा जाता, एक साथ नहीं पढ़ा जाता, उसको थोड़ा-थोड़ा कर लीजिए। छोटे कदम कीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए थोड़ा पढ़ लीजिए थोड़ा ब्रेक लीजिए। जो सबसे ज़्यादा अ, कहते हैं कि प्राथमिकता है, है ना? जो आपके लिए पहले ज़रूरी है, उसपे ध्यान दिए, वैल्यूज़ मैच कीजिए कि कौन-सा पहले करना है, कौन-सा बाद में काम करना है। जोखिमों के लिए भी एक अ, प्लान 2 जैसे कहते हैं ना कि बैकअप प्लान बना कर रखें, कि चलिए हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो मैं दूसरा रास्ता मेरे लिए तैयार है। मैं वहाँ पे जोखिम लेने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। तो जब और एक ना पूरी जो जैसे कि आपकी जो 4 सालों की मैंने बोला है कि वो, उसमें पूरी अपनी जानकारी इकट्ठी कर लीजिएगा। तब अपना 5वा जो अ, अपना जो नया शुरू करेंगे, दौर शुरू करेंगे वो अच्छे से हो पाएगा। और ये बोलना है कि मैं हूँ, मुझसे होगा, मैं कर पाऊँगा और मैं ही करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। जब आप ये सोच लेंगे ना तो आपको हर जगह उन्नति मिलेगी और आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। जी।
अच्छा।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
हुँ। जी, मुझे ख़ुशी है कि आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा। आइंदा अ, अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए, धन्यवाद।